Hı hı, doğru.
Sen o anları y yaşadığından daha da çok güzel olsun diye elinden gelen her şeyi de yaparsın diye düşünüyorum. Haksız mıyım?
Tabii ki. Bu arada bence en en önemsediğim taraflarından bir tanesi, hani, tabii ki aktiviteyi seviyorum. Sevmediğim bir aktiviteyi yapmam zaten ama onu birileriyle beraber yapmak, o güzel zaten. Eee, mesela şeyde futbol oynadığım çoğu arkadaşı çok seviyorum. Bayağı şey insanlar, böyle, eee, rahat, kafa yerinde ve, işte, mizahi olarak da, hani, eee, şeyimiz, böyle, benziyor. Eee, yeni tanıştığım insanlar ama, böyle, eee, nasıl söyleyeyim, böyle, çabuk samimi olduğum ve samimiyetin de böyle stabil olduğu bir, eee, çevre. O yüzden mesela onu çok önemsiyorum aslında. O o da, eee, bir tarafı, sadece futbol oynamaya gitmiyorum aslında, o arkadaşları görmeye gidiyorum, yani muhabbet etmeye, eee, öncesinde sonrasında yaptığımız konuşmalar vs. eee, güzel oluyor, yani, onu ayarlamak. O yüzden mesela a önemsediğim tek şey hani bir şey yapmak değil aslında.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı, hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii. Tabii. He, bence de. Hı hı.